Und und was glaubst du, woran das liegt? Weil ich mein, hm m wenn wenn man gesund mit sich verbunden ist, dann spürt man ja normalerweise, wo seine Grenze ist und übergeht die jetzt nur selten, wenn's jetzt mal wirklich notwendig ist und das klingt ja wirklich schon nach nach toxischem Arbeiten und diesem da da da ich glaube, da liegt oder ich stelle mir vor, da liegt ja irgendwie 'n Stress darunter, irgendwie was machen zu müssen und, ähm, er hat sich ja offensichtlich doch trotzdem noch Zeit auch für dich genommen, aber trotzdem liegt's äh, hört es sich an, als als wäre das 'n Bedürfnis, immer wieder quasi im im Stress zu sein und immer so diese dieses: „Okay, ich muss noch was und hier noch“ und da so wie so 'ne Sucht danach, immer wieder gebraucht zu werden oder, hm, äh, dieses diese Sucht danach, immer was zu tun und zu jagen quasi, wenn man das so nennen möchte.
Mhm. Mhm. Mhm. Klar. Ähm, ich glaube, bei ihm war's auf jeden Fall wichtig, dass er 'n beu bedeutungsvolles Leben sich aufbaut. Das wusste ich, dass ihm das ganz wichtig ist. Ähm, und er hat mir immer selber gesagt, er hatte Probleme, wenn der Tag vorbei ist, ähm, runterzukommen, weil alles immer sehr mit sehr viel Stress verbunden ist und, ähm, ja, es ist dann einfach schwierig, aus diesem Modus rauszukommen, weil er in diesem Funktionsmodus ist und in dem war er sehr sehr gut. Aber danach dann abzusch abschalten zu können, das ha ist ihm sehr schwergefallen und, ja, wenn so 'n Nervensystem halt nie abschalten kann, ähm, bricht das halt irgendwann zusammen und es hat einigermaßen gut funktioniert und er arbeitet seit Jahren so. Ähm, er hat sehr viel Verantwortung immer übernommen für vieles. Er hat sich viel schon um seine Mutter sehr früh gekümmert, ähm, was natürlich 'ne Riesenbelastung ist. Das heißt, er war schon immer in dieser Verantwortungsrolle und jetzt, wo alles zusammengebrochen ist, ist auch seine ganze Identität so 'n bisschen zusammengebrochen und, ähm
Mhm.
hat er auch s selber so benannt. Ähm, ja, und jetzt
Das ist aber das das bedeutet ja auch, dass er sich viel mit damit identifiziert auch, dass er das seine weltliche Rolle, seine weltliche Beruf, dass das quasi sein seine Identität ist und das das klingt ja 'n bisschen, als würde er dem Fühlen vielleicht 'n bisschen auch aus'm Weg gehen, weil eigentlich ist ja das das Fühlen die Identität und die das Individuum und nicht die Rolle, die wir spielen.
Mhm. Absolut.